なんか、お鍋でも、普通に、お米って炊けるんですよね。
ああ、ま、ちょっと、ま、正直なところ、ちょっと冷凍パックのれ冷凍じゃない、なんだっけ、あの、あの、ごご飯ま、そんな感じです、はい、を、よく使ってます。
うーん、サトウのごはんみたい あの、これを、あの、3万円っていう、ちょっと、予算の目標があったので、ま、私のおすうん、おすすめとしては、ちょっと、まあ、もう、ほんとに、ま、キャンキャンプとかでもなんかご飯炊いたことあると思うんですかど、飯ごうとかで。あの、意外と、ただ、あの、鍋があったら鍋と蓋があれば、ご飯ってできるんですよね。
ああ、なるほど。 はい。 あ、そうなんですか。ちょっと、その発想はなかったです。ちなみにそれって、その、ま、い僕、一人暮らしなんですけども、ちょっと、一人暮らしでも、ちょっと量が多すぎたりってなったりしないですか？
はい。 はい。 ぐ量が多くていんですよ。あの、多分面倒くさいんで、一気に、も、3合とか4合とか炊くんですよ。それで、それを、もう、あの、ラップにくるくるむか、ま、茶碗ごと、ま、茶碗にラップ引いて、じゃあ、その上にあ、その、あの、その、すラップの上にご飯乗せて、くるんで、あの、もうそれごと冷凍するんですよ、茶碗ごと。
はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。わああ、なるほど、冷凍なるほど、わかりました。ありがとございます。
はい。 そうすると、もうパックのご飯買わなくていいんで、多分、ご飯代が、それでもう何分の1かに、圧縮されるんですよね。
ああ、ちなみに、その、まあ、食べるのがちょっと、ストレス発散の方法の1つも、なってるんですけども、その、冷凍ご飯って、その、味ってどうなんでしょうか？
ええ。 あ、全然美味しいですよ。
あ、そうなんですか？ええ。
うん、なんかそれを、なんか、ちゃんあ、それもね、なんか、お米があんまり安くて、なんか、ね、質の良くないお米だったらあれですけど、もし、サトウのごはんにかけてるお金をの、3分の、まあ、ちょそどれぐらいなんだろう。計算してみて、ま、仮に、それよりも、まあ、3割安い、ま、米だから、たい炊くともっと増えますよね。
はい。 そうですね。たその、ま、基本基本外で食べてるので、ちょっとそんなに使ってはいないんですけども。
うん、で うん、でも、例えば、5kg5kg買って、サトウのごはん何パック分とかって計算して、たとえ、半分ぐらいの金額の米を買ったとしても、多分、全然、味、劣らないと思います。

あ、そうですね。結構長く住んでますね。多分これからも、ま、はい、住むと思います。
あ、そうなんですね。そしたら、ま、引っ越しのご予定とかが無いのであれば、ま、ちょっと、あの、最初はお金かかってしまうんですけども、あのガスコンロ、ま、ガスコンロっていうか、うん、あの、ま、ガスじゃん電気コンロでもいいのかもしれないです。この IH とかがいいんだったら、まあ、IH とかのでもいいと思うんですけども、やっぱりなんか、うん、すま、最低2つぐらいはついてる、その
ですね。<laughs> なるほど。 ですね。 ああ。
ま、出来たらね、3つとかがいいですけど、なんかふたつぐらいこううん。
やっぱりその、ま、ど、自炊しないからガスコンロを買わない、ガスコンロを買わないから自炊しないっていう、ちょっと負のスパイラルにちょっと陥ってるところがありまして、確かにその、ま、買うところから始めるてのは、まさにその通りだなという風に思いました。ありとざいます。
<laughs> そうですよね。なんか、それを買っちゃうと、あとは、ちょっと食器のところは気になったんですけど、今1人用の食器洗い洗浄機とかって売ってるんですよね。
はい。 ああ。ただ自分結構そうですね、もうほんとに、なんでしょう、ん、水飲むのも紙コップですし、ま、調理、んん、ま、その、ささっき言った、調理器だと、つつ、調理器をそのまま使って食べてますから。ちょっと、おす、お皿、そうですねお皿も揃えた方がやっぱりいいんでしょうか？<laughs>
あ うん。 そうですね。なんか、ま、もしそうだったら、ま、お皿はでもやっぱり要るんですけど、なんかもうお皿にサランラップして、洗わんさサランラップ捨てる捨てて洗わないとか。<laughs> ね。<laughs>
はい。 ああ。 ああ、なるほど。それすごい賢いアイデアですね。 それ、ちょっと考えたことなかったです。
あ、そうですか、なんか
あ、それすごいいい。はい。
はい。 かそしたらね、もうほぼ洗わずに済むじゃないですか。
なるほどなるほど。ちょっともうほんとに、あ、もうお皿買います。買います。<laughs>
はい。 あ、はい。ええ、サランラップと一緒に、はい。
はい、ありがとうざいます。
はい。で、まあ、その食費を抑えたいってことだったんで
はい。
まあ、ご飯も、炊飯ジャーありますか？
炊飯時は実はその、ま、僕ちょっと音に過敏なところがありまして、炊飯時はちょっと、音がちょっと苦手なのでないんですね。

なるほど。ちょっと、それはすごい、いえ、アイデアだなと思いました。
はい。 はい。で、ここで、まず、ご飯白ご飯代を圧縮して、あとは、ちょっと、栄養を健康的にっていうことだったんで、ま、卵卵って、ま、だいたい安定してるじゃないですか、つ価格て。はい。
なるほど。 はい。 あ、なるほど。卵料理、なんか、ちょっと、そん、比較的楽そうなものっていったら、やっぱり、その、スクランブルエッグとかですか？
あの、そうですね。でも、たまが手間がたたくたからかからないのは、やっぱりゆで卵をまとめて、なんか、じゅ10個ぐらい茹でる、いま、茹でるってあれ水入れなくていいんで、蓋と鍋に水ちょっと入れて、い一気に作っておいて、1日2個ずつ食べても5日持つんで
ああ。 ああ、なるほど。確かにその、そうすね、温泉卵ちょ、その、僕食べるの好きなんですけども、結構、その、そうですね、ちょっと食べる頻度の割に全部買っちゃってるたんで、確かに自炊した方がいいですね、そのあたり。
はい。 そうですね、温泉卵も、もう、あの、どんぶりにお湯入れて、あれしたら簡単にできるし
いや、ああ、なるほど。いや
はい。あの、もう、そういうのを、ちょっと、作りだめして、手間と時間と費用を、もう、ガサッと削って、で、ま、あとはうん、あの、ちょっと、ある、その、お鍋を洗いたくないってことだったんで、もう、そのまま食卓に持っていっていいようなお鍋って今あるんで、なんか、取っ手が取れたら、お茶わあの、皿っぽく見えるお鍋とか
なるほど。 はい。 取っ手が取れた皿っぽく見える、すいません、おなお鍋？
あ、お、ん、あの、フライパンみたいな、ちっちゃいフランフライパンみたいどか、うん、一人用土鍋とか、あの、作ってそのまま鍋のまま食べられるやつがあるんで、そういうので、あの、もう、鍋とお皿を2つ洗わないようにするとか
ああ、フライパン、ああ。 ああ。 なるほど、確かにちょっとそういう調理器をちょっと、む探してみようと思います。ありがとうございます。
そうですね。あとは、もう、あの、野菜とお肉を適当に、あの、いちんちはい。なんか、ね、もう、ほんとに簡単なんで、切って入れて、水と出汁入れて煮たら、なんかなんかできますんで
<laughs> なんかできる。なるほど。<laughs> 分かりました。はい、ちょっと、ぜひ、ちょっと、始めてみようかなという風に思います。ありがとうございます。ちょっと、本日は、ちょっと、いろんな質問に答えていただいて、ほんとにありがとうございました。とても参考になりました。ありがとうございます。
はい、何かができまはい。何かが出来まはい。なん、こんこ あ、いえいえ、なんか、これからね、自炊生活が、あの、始まって、ま、1年後には健康も、あの、ばっちりんなって、え、食費も抑えられて、おかげで貯金もできてっていうような、あの、1年後が待ってるって、あの、思ってます。
<laughs> 最高ですね。ありがとうございます。
はい。こちらこそ頑張ってください。
はい、ありとざいます。失礼いたします。